私、なんか、こう日々自分を責めてしまう心の持ち方っていうのがあって
あ、そうなんですね。うんうん。
それがこう原因で不安であったり、ネガティブなこ時にネガティブ思考に陥ってしまうことがあるんですね。
ああ、そうなんですね。はい。
はい。ま、そういったお話を本日聞いていただきたいんです。
うんうん。 はい、分かりました。うん。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
あ、そうだったんですね。うん。
はい。その別れた後、まあ、自分からこう別れようっていうことを伝えたんですね。
うん。 あ、はい、うん。
ええ、やっぱり自分自身はそれを後から考えると責めてしまう気持ちっていうのがあるんですよ。
ああ、すなるほど。あ、ご自身から別れを切り出したことに対する、なんというか、ざ罪悪感っていうんですかね、な何ですか？うんうん。
はい、ただそれがそうですね、そういった気持ちにこう苛まれるっていうんですか
ああ、はい。
はい、思いがあって、で、そこでちょっとした不安っていうのが、まあ、夜寝る前寝る前ですね、特に襲ってくるんですね。
うんうん。 あ、それは、あの、別れない方が良かったんじゃないかみたいな部分ですか？あ、傷つけてしまった。なるほどなるほど。ああ、そ
傷つけてしまったんじゃないかって思いますね。はい。実際その彼女とは出会って1年ぐらいで、この4か月ぐらい深い仲になってたんですけど。で、彼女自身が、私どんだけデートを繰り返しても教えてくれないことが多かったんですよ。
はい。 うん。 ああ、それは、ああ、彼女についてのなんというか、パーソナルな部分を明かされなかったっていうことなんですか？うんうんうんうん。
情報ですけど、うん。 そうなんですよ。それは年齢であったり、結婚の有無であったり、子供がいるのかとか、過去の恋愛とか基本的な、こう、恋愛では知っていきたいなと思う事項が全く開示されなかったんですね。
ああ。 ああ、そうだったんですね。うん。
はい、で、それで何回聞いても教えてくれなくて。なんか「私たちはお見合いしてるんじゃないよ」っていうことを伝えてくるんですよ。
はい。 うーん。 あ、なるほど、そういうことを聞いてこないで欲しいっていうような言い方だったんですかね。うんうん。
そうなんですね。え、こう深くなってるんだけど、こう「付き合う、付き合わないとか長期的な可能性ってあるの？」って聞いても、その人は、こう「私は長期的なパートナーにはふさわしくないかもしれない」とかちょっと濁してくるんですよ。
はい。 うん。 ああ、そうなんですね。うん。
ま、その時点で結構不安っていうのもあって。
うんうんうん。ま、そうななりますよね、うん。
でも できることはしたいなって思いと
あ、はい。あ、ご自身の中ではあれですか、あの長期的なあの目線で付き合っていきたいっていう、あのああ、なるほどなるほど。はい。あ、はい。
なんか、何がうん。 そうなんですよ。そういった思いも伝えてたんですね。でも向こうはそういった感じじゃなかったのかもしれないですし、ま、そういった私が誠意を持って伝えている言葉に対して、なかなかこう誠意を持って返してくれなかったんです。
うんうんうん。 はい。 ああ、そうだったんですね。うんうん。
はい、感情を無視されたっていうのが、と、的確な言葉なのかもしれないですけど。そういった中で、信頼関係を築くのがすごく難しいなって感じたんですね。
はい、ああ、はい。 うん、確かにその状況のままだと、なかなかね。お互いに信頼して、なえ心を開いてっていうことが、難しそうですよね。うん。
そうなんですよ。まあ、4か月ぐらい経って、少しずつ深くなっていくはずなのに、全然それがなく。
はい。 ああ、はい。
さらに、こうなんかね。もしかして、トラウマがあるのかなとも思ったんですよ。
ああ。彼女に、過去に何か、そういう経験が。うんうん。
そう。それが、うん、原因になって、話したくないのかなって思いもあったんですけど。
はい。
でも、ね。年齢とか、トラウマ無いじゃないですか。別に。
あ、まあまあ。そうですよね。うん。
はい。あとは、こうね、彼氏が居たって、軽くは話せるじゃないですか。内容っていうのも。
あ、確かに。ななんていうかこう、少しずつ開示していく、みたいなことがあっても、いいじゃないかっていう。うんうんうんうん。なるほど。
不思議じゃないんですよね、普通ですよね。で、さらに、こう、何て言うんですか、あの、うん。なんかちょっと、象徴的な出来事が、まあ、一昨日昨日あったんですよ。
あ、そうなんですね。うん。
私もう限界だなと思って、あの、LINE でノートを書いたんですね。自分が抱えている思いと、どうしたいのかっていうのと、どういったとこが不安になるのかっていうのを、こう、つらつら箇条書きで、書いていったんですね。
はい。 ああ。 あ、はい。そうなんですね。うん。
それは、私の思いを伝えて、こう、しっかり話し合いたいなって思いから、こう伝えたんですよ。これが、最終確認じゃないんですけど、自分が出来る最後かなと、もう、強く思ったんですね。
はい。 はい。うん。 うん、うん。 あ、そうなんですね。あ、一度あたあの、ご自身の中でも、こう、思いとか考えを整理されて。ま、文章をま、ノートっていう形にして、あの、提示されたんですね。うんうんうんうん。
はい。 はい。 そうなんですよ。で、提示して、真摯に向き合ってくれるかなと思ったんですけど、向き合ってくれなかったんですよ。「話そう。じゃ、話しよ。」とは言ってくれたんですけど、何も無かったんですよ。私が聞きたかったのは、なんであなたは、私に対して長期的な、あの、関係うに、ふさわしくないと思うのっていう、理由も答えてくれなかったんですね。
はい。 はい。 ああああ、なるほど。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん、なるほど。
結婚している結婚してて子供がいるとか、別にどうでもいいじゃないですか。それがそうであっても。そこは私、気にしなかったんですよ。
うんうん。ああ、あ、とにかく、あの、なんていうか、その、分からない状態を、あの、解消して欲しい。ああ、そうですよね、うんうん。
解消したい。そうなんですよ。で、そこで、こう、ね、ちょっと、ね、こう、ご飯食べながら話している時に横で、まあ、若いカップルがお互いの恋愛を話してたんですよ。
はい。 うんうんうん。
「俺、昔さ、こう、結婚しようと思って指輪も買ったんだ」とか、お互いに、「あ、私もそんな経験あるよ」って。「でもね、結婚できなかったのね」とか言ってるんですね。
あ、はい、うん。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うん。
で、それをちらっと聞いてみて、あ、これが普通だよねって思って
はい。 あなるほどなるほど。うん。まあ、ね、確かに。うんうん。
はい。でも我々はそんな話もしないですし、隠すし、なんか、聞くと「私たちはお見合いじゃないんだから」って言われちゃうんですよ。
うんうん。うんうん。 うーん、なるほど、うん、はい。
でも それで、好きの最後に、「いや、もう、1回私区切るわこの関係」って言ったんですよ。
うん。 はい。うん。
で、もう「いい人見つけてね」って言葉を残して去って行ったんですね。
はい、あ、そうだんですね。うんうん、はい。
もう関係を終わらそうと思って。 うん。で、その中で、ちょっとまだ自分を責めてしまう気持ちがあるんですよ。
ああ、なるほど。ま、あいうんうん、傷付けてしまったんじゃないかって。うんうんうん。あ、はい。
彼女を傷付けてしまったっていう。はい。なんか、これはほんとむ無謀なのか、む無謀というんですか、意味の無いことなのかしんないですけど、ま、そういった思いってのがなんか出てて、ちょっとなんかね、不安になるというんですか
はい。 うーん。 あ、そうなんですね。あ、ちなみにその別れを切り出した時の彼女の反応とかはどうだったんですか？
うん。 「なんでそんなこと言うの」って、その言葉だけでした。
ああ。 あ、なるほど。ま、受け入れられてはいない様なあじあの、あ
受け入れてんのか受け入れてないのか分かんないですけど、私が一方的に言いました。
ああ、はい。 あ、そうなんですね。あ、え、うんうん。
はい。やっぱりね、会話がもう出来ないって思いだったんですよ。
ああ。じゃあ、その後こう、なんていうか、ま、対面じゃなく、こうチャットとかでも、あの、やり取りはな無くっていう形ですか？うんうん。
はい。 無いですね。恐らくもう来ないのかなと思ってて、来ないっていうことはもうサインであり、もうお互いが次に行くステップだって感じますね。
はい。 ああ。あ、そうですね。あ、でも、うん、今仰った様に、こうお互いが、こう次に行くステップに、ま、今今すぐね、次のステップにってことではないんですけど、ま、その次のステップの方向をみ見て進み始めるっていうステップだっていうか、そういう過程？っていうような捉え方がはい。
うん。 そうですね。そういう認識、で、私が最後出来ることっていうのは、そのさっき言ったノートにまとめて、自分の気持ちと何が不安で何を教えて欲しいのかってこうバーって書いたっていうところなんですよ。
はい。 うんうん。そうあ、そうなんうん。
それに対して私は、もうほんと出来る限り真摯に向き合おうとして、誠実的にあろうとしたんですけど、それをと裏腹に向こうはそう思ってなかったっていうことがこれで分かったって思ってるんですね。
はい。うん。 はい。 うんうん。あ、そうですよね。じゃあご自身の中で、ま、そこベストを尽くしたというか、その納得感はあるんですかね？ご自身の中で出来る最大限の努力はしたっていう。うんうんうん。
そうですね。 したって思いがあって、要は断片的に話すんじゃなくて、今の思いであったり不安であったり、どう、うん、楽しいことであったり、どういうことが辛いかっていうのを伝えたつもりなので。それをね、彼女は何回も読んだって言ってるんですけど、なんか私の気持ちが全く伝わってなかったんだなっていうのと
あ、うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 はい。
私に対する思いってのがそこまでなかったのかなっていうのがこれで、こうなんか分かった気がしたんですね。
あ。 あ、そうだったんですね。うんうんうん。
はい。それが本心なのかどうか分かんないですけど。向こうの、なんかわからないとこ多いですけど、やっぱり最後対応してくれなかったっていうところが、大きな不信感につながってしまったんですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 あ、そうだったんですね。うんうん。なるほど。うーん、うん、まあ、確かに。なので、まあ、その別れるっていう決断に関してはもう後悔とかそういうのはなく、ただ心残りがあるとすれば、そのお相手を傷つけてしまったかもしれないっていう部分なんですかね。うんうんうん。
はい。 そうなんですよ。そこで自分を責めてしまう自分がいて、これも意味ないことだとわかってるんですけど、なんか
ああ、はい。 あ、なるほどなるほど。
いい方法あったのかなとか思いつつ。
ああ、そうなんですね。うん。
でも、話せば話すほど理解もできないし。で別れようって言っても、涙を流されても困るじゃないですか。
はい。 ああ、そうですよね。うん。
そういった場面っていうのも過去あったので、その方と。はい。でもきちんとなんかね、向こうも理解してくれてるのかなと思いつつ。これがこう最後になったっていうことは、お互いね、こう縁がなかったって思うしかないんですけど。
あ、そうだったんですね。うんうん。 はい。 うん。 あ、そうですね。うんうんうん。やっぱりそういったね、あの認識をま、ね、今、まあ、あの別れをね、別れられてすぐだと思うので、あの、それで、なんていうかね、も、感情的になんというか、まあ、痛みを伴うっていうことは、まあ、お互いにですよね。うんうん、お互いの感情に痛みを伴うというのは、まあ、こう自然なプロセスというか、うんうんうん。として受け入れるっていう時間もあっていいのかなともおも思いますね。うんうんうん。
うん。 なんかね。 うん。 はい。 はい。 はい。 ですかね。 はい。 そうですよね。こう、ね、やっぱり向こうも誠実であって私も誠実でありたい、それで長期間、ね、付き合えるようなパートナーが欲しいって私が思いがあったのと、向こうはそう考えてなかったっていうのがね、なんかこう分かりやすく、なんか、あ、関係に現れたのかなって今考えれば思いますし。
う。 はい。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。うんうん。
はい。ま、でもその中で自分を責めてしまって、ちょっとネガティブな発想であったり、不安であったりっていうとこに繋がってしまうのが、なんか今ちょっと悩んでて。
はい。うん。 うん。 あ、そうなんですね。うんうん。
ま、仕方ないんですけどね。こう、こっちが消えるまで待つっていうのか、忘れるようなことをするのか、ちょっとわかんないです。まだ責めてますね、自分自身。
うん。 あ、そうなんですね。ま、確かにね、一つはこう時が解決っていうのも待つっていうのもありだと思いますし、あとね、お話聞いてる限り、まあ、ものすごくご自身にとってのベストを尽くされたっていうね、結果としてはこう別れるっていうことになりなったんですけど、ね、あのそこまでに至る過程の中で、あのご自身ができることは全てやったっていう、ね、そこをそこにやってきた、うん、ことをあの意識するというか、うん。そこで、まあ、そのね、は別れっていう、そ、結果にはなりましたけど、そこからなんか学べることとか、次に活かせることもあるんじゃないかみたいな部分に注目できると、また次のステップに向かって進みやすいのかなとは思いますね。うんうん。
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。そういった形でね、次のステップにもなんか向かっていけるような心の持ち方っていうんですかね、こう時間が解決するのかもしれませんね。
はい。 はい。 うんうん、そうですね。うんうん。まあ、そうやってね、ちょっと痛みを伴うというか、自分を責めてしまうっていう時間があるのも、まあ、自然なことで、うん、それも受け入れるっていうのも一つね、やっていただくといいのかなと思いますね。
いや、今日はお話を聞いていただきありがとうございます。心がすごく楽になりました。こ、頑張ろうって気持ちになったので、こうすごく感謝します。
あ、あ、そうですか。 はい、お役に立てたのなら嬉しいです。こちらこそありがとうございました。